Yun nga. At ayun no talagang yung mga maliit din na bagay talaga nga yung nagpapasaya sa'tin. Katulad niyan no ice cream lang no? Pero masaya na tayo. Tas ganun din nakaka-relate din ako sa sinabi mo na kapag ganyan, kami rin nung partner ko nagluluto rin kami ng magkasama ganyan.
Ayun. Oo. <laughs> Kaya nga eh. Mm. Di ba nakakatuwa?
Oo, tas titingnan lang din namin yung recipe sa internet nung kung anong lutuin, yan bonding na. Pero talagang ano siya yung tagahiwa ko ganon, ako yung nagluluto ganun. <chuckles> Parang yung ano yung mga trabaho sa kusina na medyo matagal ganyan, hassle, sakanya ko pinapagawa. Katulad nung paghihiwa, ayun. <chuckles> Tas ganun bonding.
<laughs> Kaya nga eh. Di ba ang saya? Mm. Ayun. <chuckles> Parang ano di ba? Dobleng saya. Kasi nagce-celebrate kayo para dun sa tagumpay, tapos habang ginagawa niyo yung mga bagay na yun nakakabuo rin kayo ng mga memories ng mga masasayang memories di ba? Makakapag bonding, yung mga ganyan. Ang napakaano, napaka simple pero punong-puno ng kabuluhan at mga magagandang ala-ala, pero sa tingin mo matanong naman din kita ano.
Ayan, totoo. Ah, sige.
Gaano kahalaga ang pagdiriwang ng mga maliliit na tagumpay para sa ating motivation? Yun!
Ayan naku, napakahalaga nyan kahit maliit na bagay. Malaking bagay na rin yan no kasi.
<laughs> Mm. Siyempre.